É, é.
E pronto, porque o karao karaokê é mico, é mico mesmo. Eu falo assim: "Gente
É. Não mas, eh, é um mico declarado, feliz, né.
a intenção aqui é fazer feio e a gente dá risada." Ótimo, pronto. Por quê
Uhum. Tipo, não se cobre, está tudo bem, né.
porque o karaokê onde as pessoas vão lá pra mostrar que sabe cantar, é um saco. <chuckles> eh, show de calouro do Raul Gil, né, eh não. Chega lá para cantar feio a música que você nem sabe a letra direito. <laughs>
Exatamente, é isso, é isso. Mas olha, é é bem interessante o que você está falando, porque, assim, eh, você está me colocando aqui vários meios de de começar a introduzir um pouco, porque é claro que eu não quero modificar a cultura de ninguém, é óbvio que eu não quero mudar isso. Eu só gostaria também que eles ficassem um pouco mais familiarizados com o nosso jeito de celebrar, o jeito brasileiro, que é muito legal e é muito mais divertido, isso é fato, né. Então, é uma boa são boas ideias.
Claro. Eh, mas olha só. Eh Mas olha só, eles são muito receptivos com isso. Parece que não, mas são.
São, eu sei que são.
A parada, a a a a Ma Macie's Day Parade é inspirada no carnaval da América do Sul.
Só falta o empurrão. Uhum. É, e é lindo, né?
O o a Irlanda trouxe o Saint Patrick Day que é todo mundo de verde e bebendo demais. Você já viu americano usando sombreiro em em festas essas coisas que é mexicano, o Poncho mexicano, a Sheryl Crawl, já fez um clipe, ela vestida de mexicana, cantando: "If it makes you happy, You can be". Então, eh, eles são, eles eles gostam de culturas, até porque os americanos não têm uma cultura de verdade, né.
Uhum. Uhum. É, é, é verdade. É é tudo muito miscigenado, é.
A coisa mais antiga que eles conhecem são a é a cultura inglesa, é o mais antigo que eles conhecem. <laughs>
É verdade e é verdade. Olha que coisa interessante, eh, eu realmente precisava falar com você hoje pra pensar nessas ideias e você me trouxe ideias excelentes, eh, porque eu acho que como você falou, eh, essa empolgação tá ali ela só precisa ser resgatada, né, então eu quero te agradecer muito pelo seu tempo e sua paciência de me ouvir eu adorei seus conselhos e suas dicas e eu vou seguir elas viu, as próximas celebrações vão ser diferentes. <laughs>
É. Ache uma cúmplice.

E eu decidi levar minha família, meu marido e, né, meus filhos, minha filha está acostumada que ela vai para o Brasil sempre mas o meu filho não, ele vai pouco. Aí a gente foi pra essa festa junina tinha que? Tinha exatamente o que O cenário que você falou sabe, as bandeirolas e tal, e teve também a quadrilha, né, apesar de a gente não ter participado, a gente se englobou ali, dançou quadrilha junto, e o meu filho ele ficou tão, ah, ele teve realmente, assim, um um momento tão feliz, que quando a gente entrou no carro pra voltar pra casa ele falou: "Mãe", isso isso, né, ele ele contando pra gente, pra mim e pro pai dele, falou: "Mãe, se se eu queria que todas as festas fossem assim, né", é, porque realmente ele entendeu ali que é uma vibe muito diferente. Mas o que você falou agora só voltando um pouquinho, é isso eu queria entender. Você acha que pega bem eu fazer uma festa de repente junina em casa e convidar a família do meu marido pra eles entenderem um pouco melhor dessa cultura e talvez até trazer, né, pro pra vida deles assim alguma coisa mais animada pra festa, porque eu fico sem jeito eu falo: "E se eles ficarem super deslocados, isso e aquilo sabe"?
Certo. Uhum. Olha. Olha. Ah, bonitinho. Sim, é, o o duro da festa junina, é que ela tem vários contextos, né, ela você tem que explicar tudo o que está acontecendo ali, o porquê que vocês estão encenando um casamento na roça, porque na verdade até nem os brasileiros sabem direito o porquê. <laughs>
É verdade, é exato eu mesmo não sei, eu vou ter que pesquisar.
O americano chega, o americano vai chegar e falar assim, por que que vocês estão encenando um casamento? Você fala, eu não sei? Eu sei lá, a moça casou grávida, está celebrando por isso? Ah, sei lá?
<laughs>
Então, não é não é tão simples assim, mas, eh, todo mundo sabe que é a sua intenção
Exatamente. Uhum.
é uma ótima intenção.
Uhum.
Então, se você conseguir explicar primeiro do que se trata, as pessoas vão chegar lá já esperando algo que eles já viram, nem que seja num vídeo, sabe?
É. É exatamente, pra não pra não ter esses, é.
Eu imagino que se você fizer de surpresa se fizer de surpresa, aí lascou, porque
Vai ficar todo mundo perdidão, né, verdade. Olha boa, boa, explicar, dar uma introdução do que é aquilo ali, o que, o significado pra nós, que a gente tem, né, os Santos, São João e tal, então por que que pra cultura brasileira aquilo tem aquele significado, né, verdade, boa.
É então assim Sim. Sim.